Oye, ¿me podrías decir cómo pones límites al trabajo fuera del horario?
Claro, mira, creo que eso es un tema muy importante, eh, tenerlo como bien establecido. Yo, por ejemplo, personalmente, yo lo que hago es, si estoy trabajando para alguien más, bueno, ma este, a he estado en en ambas situaciones, o sea, yo yo en mi negocio que yo atiendo y yo como empleada, ¿no? Entonces, en ambas creo que es que aplica el poner límites, el poner horario. Y, por ejemplo, yo en cuando he sido empleada, creo que sí me he enfocado mucho en: "Lo vemos en el en el horario de trabajo", porque a mí no me estás pagando extra para responderte fuera, ¿no? Entonces, sí es como de: "Yo no te contesto mensajes después de mi salida, yo no te contesto llamadas a menos que sea urgente", este, o sea, yo no me involucro en nada del trabajo, sí ya pasó, sí ya marqué mi salida, o sea, ya, "Ahí lo vemos mañana", ¿no?
Claro. Ujú. Claro, muy bien. Claro, entonces, una de tus reglas ba ba básicas sería desconectarte al terminar de la jornada para que ya no te estén, eh, queriendo hablar o comunicarse contigo.
Y Claro. Sí. Sí, o sea, cuando creo que cuando eres empleado es superimportante como que marcar ese límite, porque mira, casi siempre en los contratos, o sea, ahí establece el horario de trabajo, ¿no? Entonces tu horario de trabajo es eso, o sea, es ese horario, no te están pagando o no te van a pagar por los mensajes o el tiempo que tú le dediques, o sea, fuera de ese horario. Entonces, tú tienes como la de defenderte de: "Aquí está establecido mi horario, aquí está establecido las reglas", y por ejemplo, aquí en México ya está, eh, más creo que hay una ley, si no me equivoco, en que ya no te pueden estar preguntando fuera de tu horario de trabajo, o sea, no importa si es para algo sencillo o para algo urgente, o sea, ya no deberían de estarte molestando fuera de tu horario de trabajo. Entonces, tener ese límite bien marcado uno como empleado, creo que es superimportante para después evitar, o sea, que te estén estresando o que te estén poniendo, como a lo mejor, responsabilidades innecesarias cuando tú ya saliste, o sea, ya hasta ahí quedó.
Sí, muy importan Claro. Sí. Sí, sí, la verdad. Entonces tienes que poner límites y igual, ¿no?, decirle al jefe, eh, pues desde que empiezas, ¿no?, a trabajar ahí, de que, pues, tú ya después del trabajo ya no, no vas a contestar llamadas. Y, por ejemplo, ¿algún caso en el que no te funcionó?, ¿en el que el jefe te habló después o alguien más o un compañero de trabajo preguntándote acerca de de algo, un producto o algo?
Claro. Exacto. Sí, claro, este, en mi trabajo, en uno de los de los últimos puestos en los que estuve, em, manejábamos este grupo de WhatsApp que era para la comunicación. Entonces, por ejemplo, yo estando, o sea, ahí en persona con ellos, muchas veces yo les llegué a decir, ¿verdad?, de que, o sea, yo me salgo del trabajo y yo ya no contesto mensajes, o sea, yo archivo el chat, o sea, yo ya no lo tengo ahí presente, ¿no? Y sí ha habido veces que, o sea, sí les co llegué a comentar como de, bueno, si es una emergencia, o sea, de que me necesitas exclusivamente y nadie más lo puede resolver, o es algo que yo hice, de que: "Okey, puedes llamarme". Pero, as pero sí me tocó, o sea, que como que me hablaban para cosas tan insignificantes y aparte claro, y aparte de que a las 9, 10, 11, de la noche, cuando yo acababa de salir, no sé, a las 9 o sea de que acabo de salir y ya me estás preguntando, ¿no? O me hablaban a las 6 de la mañana, cuando yo entraba a las 10 de la mañana. O sea, yo no te voy a responder a las 6 de la mañana, ¿sabes? O sea, como que también eso era muy frustrante y fastidiante, de que te hablaran para cualquier cosita. O sea, es como era como, resuélvelo tú, por favor.
Ajá. Que no valía la pena. <chuckles> Sí, claro. Sí. Sí, pues no. Eh, se agarran de ti y quieren, pues, que tú les contestes o que les resuelvas la vida, ¿no?, y entonces, eh, es es difícil, ¿no? Y y por ejemplo, ¿te te ha tocado de por eh, no no contestaste un mensaje o no les ayudaste y luego se enojaron contigo, o te dijeron algo acerca de eso después?
Claro. Uy, sí, muchas veces. A veces no me lo decían directamente, por ejemplo, la que era mi jefa en ese momento, pero, de repente, sí dejaba caer como indirectas, muy muy pasivo-agresivas, este como de: "Ah, se les estuvo menda mandando mensajes y y no hubo respuesta de su parte". Y yo así, como de yo nada más me le quedaba viendo, ¿verdad? Así con cara de: "Pues, tam y no va a haber", o sea, va a seguir sin haber respuesta si me mandas mensajes fuera del horario, pero sí llegó a pasar muchas veces. O sea, como que ese comentario o de: "Ay, no checaste los mensajes, lo puse ayer". "Pues, como que no, ¿a qué hora lo pusiste?", y era mi respuesta de que, "¿A qué hora lo pusiste?". "No, pues, o sea, de que a tal hora", ¿no?, ya fuera de mi hora de trabajo. "Ah, pues no, no lo vi". O sea, de que lo checo lo chequé hasta en la mañana, o o todavía no lo checo, o cosas así, pero pero sí me llegó a pasar muchísimas veces esos comentarios pasivo-agresivos de parte de los demás, y yo, pues, no me interesa.
Sí. Sí. <chuckles> <chuckles> Sí. Sí, pues es que a veces que los jefes, pues, se creen que hasta ellos pueden manejar tu vida, ¿no?, hasta fuera del trabajo, ¿no? Entonces que tú puedes o puedes o tienes que hacerle caso, ¿no?, a lo que a lo que ellos digan o a los que te manden a hacer, ¿no? Pero, pues, es que, eh, a lo mejor algunos, eh, jefes o, eh, gerentes, no sé, se se toman muy en serio su trabajo, que ellos, aunque salgan del trabajo, siguen todavía queriendo hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, eh, las personas, como dices, tú salías a las 9 de la noche y seguían mandando mensajes a las 10, 11, ¿ellos seguían trabajando también o ya habían salido y todavía seguían pensando en el trabajo y querían seguir hablando de eso?
Sí. Claro. Sí. Ujú. Yo creo que muchas veces fue, em em, o sea, en en esa área en la que estaba yo, eh, se tenían con eh, conversaciones o como tratos con clientes, em, entonces creo que muchas veces cuando me llegaban a preguntar o nos llegaban a mandar mensajes en el grupo, era como que el cliente preguntaba algo y y nos preguntaba a nosotros, que habíamos sido como que los últimos que habíamos estado en tienda, ¿no? Y, pues, okey, o sea, s se entiende, pero tampoco un cliente tiene por qué estar hablándote a las 10 de la noche cuando sabe que la tienda aparte, la tienda cerraba a las 8, o sea, yo salía a las 9 pero la tienda cerraba a las 8, entonces tampoco creo que es como atender al cliente a la hora que a él se le antoje, porque eso nos expone a nosotros exacto.
Oh. Claro, entonces es por eso. Sí, pues no era no era el horario, pues, el horario que que estaban en el trabajo. Y, por ejemplo, me dices ahora de que también trabajabas en tu propio negocio, ¿no? Ahora que trabajaste, eh, de empleada y luego también trabajaste en tu propio negocio, ahí cuando era tu propio negocio, eh, ¿tú aceptabas a gente fuera del horario o o cómo le hacías?
Exacto. Sí. Sí. No, mira, yo, por ejemplo, con los mensajes, em, pues, como mi negocio no tiene un local, o sea, no tiene un punto fijo de de venta y así, em, me guío por redes sociales, ¿verdad? Entonces yo en redes sociales lo que tengo es, para empezar, un mensaje automático, no importa a qué hora me mandes mensaje, es un mensaje automático con mis horarios de atención al cliente, o sea, yo te voy a atender dentro de estos horarios cuando yo tenga la oportunidad de agarrar mi teléfono y y a y darte le el tiempo para responderte solamente dentro de estos horarios. Y segu sí, y segundo, es que también tengo ya después la opción de, no sé, después de las 7 de la tarde ya los mensajes que me lleguen de por ejemplo, de esas aplicaciones que son exclusivas para el trabajo, eh, ya no las recibo, o sea, se mandan como ya no me llega a mí como, así de que te llega la la burbujita de notificación, me sale hasta el día siguiente. Entonces eso me ha ayudado mucho a que aunque yo reciba un mensaje tampoco como clavarme con de: "Tengo este mensaje pendiente", ¿no?, o sea, ya lo veo a la mañana que que activo otra vez, el horario de trabajo, me llegan los mensajes y contesto, o sea, dentro de de ese horario, entonces eso es algo que me ha servido mucho para establecer el límite también.
Muy bien, sí. Muy, muy, muy bie interesante, sí. Okey, muy bien. Muy bien, s se me hace algo muy muy bu muy bueno que haces, que que estableces el límite, aunque no aunque no esté, bueno, ahí marcado, ¿no?, eh, no te llegan las las notificaciones, entonces no estás como dependiente de que: "Ay, tengo que hacer eso, tengo que contestar a esa persona", o o a lo mejor te manda, eh, eh, la situación de trabajo que quieren que les hagas, entonces eso no te deja ya pens eh, como dormir o o estar como, eh, tranquila, ¿no? Entonces eso te ayuda, ¿no?, a no tener que estar como como con el pendiente, y qué bueno que marcas límites y, importante que ahora es tu negocio, pero también tú tienes tu tiempo libre, ¿no? Que no vas a vas a poder, eh, trabajar, entonces está muy bien eso.
Sí. Exacto. Ujú. Sí. Sí. Sí, exacto. Y justamente también por eso lo implementé, porque antes, cuando no tenía un control, o sea, sí era a veces estar manejando manejando pedidos con los clientes. O sea, de que a las 11, 12 de la noche y era como, yo ya me quería dormir y el cliente me seguía escribiendo y se me hacía como que grosero dejarlo ahí, o sea, de de un minuto para otro, ¿no? Pero luego ya también había veces que me escribían a las 2 de la mañana y y, a veces sí era como de que me escribían muchos, o sea, como que varios mensajes seguidos y también para mí, o sea, eso se me hace grosero también aparte, ¿no? Pero pues sí me llegaban a despertar, o sea, esos mensajes, si yo ya estaba dormida, me llegaban a despertar, entonces yo dije de que: "No", o sea, y de que: "Ya no puedo". Y desde que puse este mensaje automático, me ha servido mucho que me mandan un mensaje, desaparece el mensaje automático y, si acaso, me mandan de que: "Okey, gracias". O sea, como de que se esperan a a o entienden que yo ya puse mi horario. O sea, de que: "Hasta esa hora te voy te voy a responder", y que también le sirve a ellos para saber dentro de qué horario escribirme y tener una respuesta, pues, rápida de mi parte.
A mí la verdad sí. Sí, a esa hora. <chuckles> Sí, claro. Claro, se me hace muy bien eso, y que pues tú aprendiste a ponerte este límite, ¿no?, y y, eh, también para las personas, ¿no?, a tus clientes. Y no por ejemplo, de de que: "Bueno, voy a voy a ganar más dinero, voy a voy a a ganar más clientes", no lo haces así, o sea, tú, eh, por estar bien tú, ¿no? Y también, imagino que te mejora tu rendimiento en tu trabajo también, es hacer esto, ¿verdad?
Sí. Claro. Sí, claro, porque creo que le das como que la atención, o sea, creo que n no es la misma atención que yo les pude haber dado a las 11 de la noche, muriéndome de sueño, a que si yo se las doy a la 1 de la tarde, o sea, de que, ya despierta de hace horas y con el el cerebro funcionando de como como, con más pila, ¿no?, o sea, no es el mismo la misma atención, entonces, también eso, eh, o sea, en en lo que es la atención al cliente, creo que eso tiene mucho peso, el cómo les contestas, el cómo les brindas la atención a ellos.
Sí, la verdad, eso sí sí llama mucho la atención, ¿no?, cuando el cliente pues, ve que que, eh, la persona te está contestando de buena manera, ¿no? No, por ejemplo, a las 12, de la noche, ¿cómo le vas a contestar?, pues, con nada de ganas, ¿no? O a lo mejor no le contestas como debe de ser o, eh, no le brindas el mismo servicio a las personas, ¿verdad?
Jum. Claro. Claro, sí, o sea, justo. Y ese límite creo que ayuda mucho, este, también inclusive como si eres empleado, o sea o bueno, tú como cliente, o sea, creo que te abre un poquito más los ojos como decir de que: "Okey, no no está a mi disposición". Y entonces los clientes como que ya también, tienen como que ese poquito más de decoro de de aprender, o de respetar como dices de que: "Yo también tengo mi tiempo". O sea, sí, soy un negocio, sí, te estoy ofreciendo mi servicio, pero también, soy una persona que tiene sus compromisos personales, que tiene sus situaciones personales y que tiene una vida. O sea, que no estoy pegada ahí 24/7 y y creo que eso ayuda mucho a que ellos también lo entiendan y lo perciban de buena manera, en vez de: "Ay, me está ignorando".
Claro. Muy bien. Sí, la verdad se me hace muy interesante esto que dices y, por ejemplo, esto que tú dices, que a lo mejor no tienes un local, tú que que tú atiendes tu negocio como más digital, por ejemplo, eh, ¿tú tienes como un espacio en tu casa, eh, donde es tu tu negocio, donde es tu trabajo, eh, o lo haces donde sea? Es como ¿tienes un lugar de designado?
Ujú. Mi lugar designado sería la cocina porque mi negocio es de postres, entonces entonces, mi lugar de toda mi área designada es la es la cocina, este, pero, pues sí, o sea, como no tengo local, todas las ventas, publicidad y todo eso, em, lo lo llevo a cabo por redes, para ponerme de acuerdo con los clientes, entonces, pero sí, el área designada es es toda la cocina. <chuckles>
Ah, muy bien. Toda la cocina, entonces, cuando estás en la cocina, estás trabajando todo el estás como pensando en lo que vas a hacer y todo, ahí te llega tus pues, tus inspiraciones, todo, ¿no?
Sí. Sí, ya ahí, o sea, realmente puedo trabajar en cualquier habitación, en cualquier lugar, o sea, contestando mensajes, pero, ya al momento de ponerme como que manos a la obra, o así o de acomodar, organizar, este, hacer una cotización o algo así, pues sí, me la vivo en en la cocina viendo mis materiales y todo eso, pero pero sí, en realmente donde sea, aparte de la cocina, puedo usar el las t el teléfono y y manejar ahí las redes sociales.
Claro, me parece muy bien, que que pongas tus límites con tus clientes y que pues, también tengas tu propio espacio, que es la cocina, ¿no? Y pues, claro, ¿cómo va a ser en otro lado, no? Si haces pasteles o postres, lo que sea, pues, tienes que hacer en la cocina, entonces, ahí tienes tu espacio asignado, entonces no puedes irte a otro lugar, ¿no?, a hacerlo. Entonces muy importante, ¿no? Que estés como en tu lugar de trabajo, eh, que nadie te moleste ahí y pues, que tus límites, ¿no?, con tus clientes siempre están presentes.
Claro. Claro. Ujú. Sí. Sí, justo y es muy importante, o sea, ya que yo lo viví como, yo como empleada, y yo como, pues, jefa, por así decirlo, el establecer estos límites, nos ayuda a ambos lados al cliente y y a la persona que brinda el servicio, para tener un buen servicio y brindarles un buen servicio. Así que sí recomendaría ampliamente que implementen estos límites.
Claro, muy bien. Muchas gracias, la verdad por por, eh, compartirme cómo pones tus límites en el trabajo y fuera del trabajo.
Gracias a ti.